Ừm, thì đó là cái mình á, thì đối với
Còn bạn, ừm, ờ, mới đầu vô bạn tập gym nó có có bị mệt hông?
Có nha, khó khăn lớn nhất của mình á, là nó đau nhức toàn thân á, giống như là mình bị bệnh cảm vậy đó bạn, giống như là mình giống như, sao ta, diễn đạt là giống như là mình giống như có những cái cái con gì nó châm châm vô người của mình, nó nhức hết toàn thân luôn, đó. Đúng rồi và mình chỉ nằm liệt luôn, ờ, vì và đầu tiên trong giai đoạn đầu mình cũng gặp khó khăn là mình không có tập đúng cái tư thế á, cho nên là mình cứ sợ là nó đau chỗ này rồi nó nó bị to chỗ kia. Ê, ví dụ như mình sợ tập cái squat đi, mình sợ cái đùi to nè, mình cũng, ơ, ừm, mình cũng sợ mấy cái đó lắm. Tuy nhiên là mình cũng vượt qua nó bằng cách là mình sẽ nhờ bạn PT hướng dẫn hoặc là mình sẽ quan sát những cái người ở trong đó đó, mình thấy, ơ, ai mà dáng đẹp cái mình sẽ chú mình quan sát một chút, để xem người ta như thế nào đó rồi mình sẽ học theo. Đúng rồi, chính xác luôn. Rồi với lại những cái tuần
<chuckles> Ừ. À, à, à, <chuckles> nhức mỏi, đúng hông? Ờ. Ừm. À. <chuckles> Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. À. Đúng rồi. <chuckles> <chuckles> Người ta tập cái gì, đúng hông? Ờ. Thiệt mình cũng thấy giống như bạn á, kiểu, cái động lực nó quan trọng, đúng hông?
Hiểu. Hiểu, hiểu, đúng rồi, chính xác luôn. Quan trọng là cái động lực và cái kỷ luật của mình á, mà mình vượt qua được cái cái giai đoạn đầu thì sau này mình tập mình cảm thấy cơ thể của mình nó thay đổi từng ngày á, thì mình sẽ có cái động lực mình đi theo á. Đó, còn còn bạn? Lúc đầu bạn tập ở nhà bạn có bị đau hông? Bạn có bị nhức giống như mình hông ta?
Ờ, ơ, ồ. Ừm, ừm, ừm. <chuckles> Ờ. Nhiều nói chung mấy cái bài mình chọn ở nhà thì nó cũng nhẹ nhàng, mới ngay đọc, ừm, mấy tập, ừm, đầu á, thì nó h hơi hoảng thôi. Ờ, đúng rồi, nó chỉ hơi mỏi những ngày đầu thôi, kiểu, mình cũng quen dần á, mình thấy cũng được, mình cũng ờ, bây giờ mình ổn với nó luôn. Ừm.
Ừm. Hiểu. Đúng rồi. Ờ. Đúng. Hiểu, hiểu, bây giờ ổn rồi, đúng hông? Giờ thì thì 1 tuần của bạn thì bạn tập khoảng bao nhiêu ngày? Bạn có cố định hông hay là bạn có đặt cái mục tiêu gì cho một tuần của bạn hông?
Ừm. Ừm, mình cũng thấy là cũng cố gắng đặt ra kỷ luật á, thì mỗi ngày mình tập luôn bạn, tại vì cái bài của mình nó cũng khoảng 20 phút thôi à, thế là mình cố gắng mình tập mỗi ngày luôn, ờ.
Ừm, ừm. Ờ. Ờ. Hiểu. Chính xác, đúng rồi, nếu như mà ví dụ như mình bận này kia thì cố gắng là mỗi ngày 20 phút là ổn đó, OK đó nha, như vậy là cũng khá là OK rồi đó. Còn mình, ví dụ như tuần đầu tiên nha, mình tập xong cái mình đi xuống cầu thang là mình phải vịn tường đó, mình phải vịn vịn đó nhưng mà á, nhưng mà sau 1 tuần thì mình đã bắt đầu mình nâng tạ nó nặng hơn nha, giống như bình thường á, mình mình nâng có 30 ký đi, ví dụ như vậy, thì bây giờ mình lên 40 rồi mình lên 50. Mình cảm thấy cái sự thay đổi đó là mỗi ngày nó đi lên cho nên mình cũng từ đó mình sẽ vượt theo, vượt qua được những cái khó khăn đó, đó là cái cách của mình đó. Ờ, còn bạn thì cái môn thể thao mà bạn đang tập á, hiện tại nó có thay đổi cái cách mà bạn suy nghĩ về sức khỏe của của mình hông? Ừm, bạn có nghĩ như vậy hông?
Ồ, ồ. Đúng rồi. <chuckles> Ừm. <chuckles> À. <chuckles> Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Mình thấy là, kiểu, việc của mình là dùng máy tính nè, cái tư thế ngồi cũng làm mình mỏi vai, mỏi cổ á bạn, cái từ ngày mà mấy cái động tác đó mình tập theo mình có thấy cải thiện rõ rệt luôn, thế là mình cũng thấy lợi ích từ nó, thế mình quyết định mình ngày nào cũng tập hết.
Ừm. Ồ. Đúng rồi, chính xác. Hiểu.

Ừm, thì, kiểu, các bạn của mình cái giờ làm việc nó lại khác với mình, nên là mình cũng khó cái chuyện đó, ờ, mình chỉ có cái là, kiểu, bữa nay mình tập xong mình thấy cái bài nó hay xong rồi mình thấy có thay đổi á, cái mình, kiểu, mình nhắn tin cho bạn mình rủ bạn: "Ê, cái bài này hay nè, tôi tập về tôi thấy vầy nè." ờ, cái mình rủ bạn mình tập chung, ờ.
Ừm. Ờ. Đúng rồi. À, đúng. À, à, hay nha. À. Đúng, đúng, chính xác, hay nha. Giống như cái đó cũng là một cách á, đôi khi mình thấy những cái bài nào hay á, mình share qua link trên du tu Youtube qua cũng được, đúng hông? Chứ cũng hông cũng hông cần thiết để mà dẫn đi, đúng hông? Ờ, còn ờ, đúng, nếu mà đi được thì OK, nhưng mà mình nghĩ rằng là cũng có ờ, để mà hai người cùng cái thời gian á, thì chắc cũng hơi khó ấy nhỉ, ờ, giống như cái người này đi bận thì người kia lại rảnh, kiểu như vậy, cho nên là ờ, nhưng mà đối với mình thì mình cũng sẽ cố gắng mình rủ một cái đứa em của mình để mà đi tập thử một buổi, ờ, để cho nó, ừm, nó cảm giác là cùng nhau đẩy tạ, cùng nhau đi bộ đó cho nó vui nhưng mình nghĩ là mình sẽ đúng rồi, và mình sẽ dắt cái đứa em gần nhà của mình để nó đi, mình nghĩ là như vậy đó. Còn với bạn nếu mà bạn muốn rủ thì hổng biết là bạn t bạn hay tâm sự với ai trong cái, ờ, việc mà trao đổi cái cái môn thể thao này nè bạn thường hay tâm sự với ai?
<chuckles> Ừm. Đúng rồi. Nhưng mà đi được thì tốt hơn, đúng hông? Ờ. Đúng rồi, Ừm. Đúng rồi. <chuckles> À. Động lực với nhau nữa, đúng hông? Ờ. <laughs> Ừm. Ừm. Ờ.